Wow, wow, berarti ini ya, memang berpengaruh besar ya, dalam dalam, me
Mmm, mhm. Kalau suka kalau aku berbelanja. <laughs> Iya. <laughs> Kayak gitu ngerangkulnya iya iya.
Baru mau ngomong, tapi kalau sudah dijelaskan, baik. <laughs> <chuckles> Setuju sih setuju sih, tapi memang brand-brand yang dia sebutin itu, eee, sejauh ini sih, eee, kalau aku boleh bilang juga memang ini ya, memang memang trusted, dan, yang hasilnya tidak tidak nggak cuman berleb nggak cuman berlebihan atau bohong-bohong aja, gitu, tapi memang benar sih, gitu. Nah, oke, itu kan, si influencer nih, gitu, gimana kalau, eee, ada, eee, momen malah, eee, pada saat lagi live shopping atau bundle promo tuh, nah, itu tuh, gimana tuh? Kamu tuh, termasuk orang yang terdampak nggak sih? <laughs> Untuk untuk <laughs>
Mmm. Mhm. Mmm. Mhm. Wah. Waduh. Terdam terdampak banget. Jadi, kalau kalau mau belanja tuh, nunggu ngga sih, ta angka kembar. lima lima, enam enam, tujuh tujuh, dua belas dua belas, satu satu, iya, nunggu banget lagi. Iya, iya, iya iya ah, iya iya, mungkin ya, seru loh, sensasi belanja, "Ayo cepat, 5 menit lagi kelar live-nya," nah gitu, mungkin, sensasi itu ya, yang bikin, eee, yang bikin, eee, kecanduan, gitu sih. Kalau bundling sih, ngga sih, lebih ke kayak, ya, promo tanggal kembar, ya, itu ngaruh banget sih, kayak kayak wah ya, eee, makanya kalau misalkan, eee, lagi deket-deket tanggal segitu, mendingan <tsk> nggak buka sosmed dulu deh. <laughs> Atau, nggak buka platform, eee eee, merchant shopping-nya sendiri, gitu sih, itu lebih lebih menghindari aja, kali ya, gitu. <laughs>
<laughs> <chuckles> Udah loh, udah udah lagi tuh, padahal itu, <chuckles> kok ditungguin terus setiap bulan, kenapa? <laughs> <laughs> Ah hah. <laughs> Mhm, mhm mhm. Oke, tapi sebagai orang yang lumayan teracun lagi nih, soal, ini nih, live shopping ya, atau tanggal kembar, bisa dibilang kan. Itu tuh, kenapa selain selain dari sensasi diburu-burunya ya, gitu, itu apalagi sih, apa karena harganya? Okelah harga diskon, tapi harga diskonnya signifikankah, gitu, dibanding promo-promo hari biasa?
Heeh? Iya? Mmm, mhm. <chuckles> Eee, ben signifikan sih, apalagi di jam-jam tertentu kan, kalau tengah-tengah malam, gitu, eee, itu tuh, benar-benar bisa beda, lumayan, bisa Rp10.000 sampai Rp50.000 loh, sometimes, bisa bisa, benar-benar, eee, cuan dan kita untung banget. <laughs> Gitu sih iya, gitu.
Mmm. Oke oke, oke, kalau di di per item aja bisa diskon sampai dengan Rp50.000, terus free ongkir, terus nggak perlu capek-capek, gitu ya. Cuman agak tegang doang sih, biar waktunya nggak habis, cuman ya udah, gitu ya, lebih banyak untungnya, berarti ya, dipikir-pikir tuh.
Iya! Wah, benar. Benar. Iya. Benar, banyak lebih banyak untungnya benar, banyak untungnya dan memang banyak banget sih, kalau tengah malam tuh belanja online ya. <laughs> Ya, gitu sih ya, memang seru sih berpe pengalaman berbelanja, kalau yang kita dapatkan dari dari influencer ini sih, memang benar-benar mengubah cara kita belanja banget sih, benar.
<laughs> Bahaya. Ah hah. Iya, ih. Ah hah.

Nah, eee, di era digital ini nih ya, kan banyak banget ya yang bisa dibilang itu tuh influencer yang, eee, sering mempromosikan brand-brand gitu di sosial media, di platform, eee, sosial medianya bahkan yang sudah terintegrasi dengan platform online shopping itu sendiri gitu kan ya jaman sekarang tuh. Belum lagi, di akun-akunnya mereka pribadi tuh kan, yang wah, eee, ngerasain influence banyak hal, mempromokan banyak hal, gitu.
Mhm. Mmm, mau. Betul banget. <chuckles> Iya bener. Aduh. Aduh bener banget. Iya iya iya betul.
Dan dampaknya itu kan sosial media besar banget ya zaman sekarang. Nih, <chuckles> sebagai perempuan <chuckles> sebagai perempuan ya, gitu kan ya, gimana sih menurut kamu nih, si sosok influencer ini tuh mengubah kebiasaan dari cara belanja
Iya sih. Bener bener. <chuckles>
zaman sekarang?
Oh, wah kalau tentu saja ya banyak banget keracunan kalau anak sekarang jama anak zaman sekarang tuh bilangnya tuh keracunan. Apalagi kalau kita tuh udah punya satu sosok, eee, bisa dibilang selebgram, tiktokers yang kita suka gitu, kita follow kita follow terus mereka tuh udah udah, eee, udah promosi sesuatu. Contohlah influencer-influencer kondang seperti, eee, ini yang di bidang beauty kali ya, karena kita perempuan, ya mungkin lebih enak kita komen tentang produk-produk beauty gitu. Eee, kalau udah yang ngomong tuh udah, eee, Suhay Salim Tasya Farasya yang, eee, yang udah namanya besar banget gitu dalam dunia perkosmetikan online ini, eee, dengan makeup-makeup yang luar biasa, eee, bener-bener kayaknya tuh apa yang diomongin tuh udah kayak perintah Tuhan gitu, wah dia bilang ini bagus, Beli! Check out! Beli! Check out! Jadi ya, selebgram ini sangat akrab dengan, eee, orang-orang biasa kaya kita gini. Karena mungkin, eee, lebih gampang dijangkau, interaksinya tuh lebih gampang kali gitu ya jadi kayak bisa sama temen kan bisa komen-komenan, kalau entar dia bilang, eee, satu produk ini, eee, bagus buat, eee, nyembuhin luka, buat hilangin flek, eee, jadi orang tuh bisa lebih gampang percaya gitu. Jadi ya pasti, eee, sosok influencer, selebgram, atau tiktoker, or apa pun itu ya, yang saat ini sedang marak di dunia per sosial mediaan ini ya, sangat berpengaruh sih, <chuckles> gitu.
<chuckles> Hmm. Betul. Mhm. Wah. <chuckles> Nah. Nah. <chuckles> Mhm.